Э, нет, <chuckles> кота нет, к сожалению, вот. <inhales> <laughs>
М, вот это недостаточно эффективно ты проводишь своё время, я скажу тебе.
Не не недостаточно. Юлий Цезарь, да, <chuckles> не 7 дел делаю одновременно. Но
Мгм, ещё рано ставить диагноз СДВГ, да.
Э, да, но вот просто, э, в такой момент я действительно, как бы, а, у меня мозг всё-таки он воспринимает вот эту информацию из ролика, и нет такого, что я там, знаешь, а, досмотрела до конца и не поняла, о чём фильм был, и и там не услышала, что там блогеры говорят. Но есть вот этот, всё равно, момент, что я концентрируюсь на этом, но при этом успеваю ещё делать параллельно, допустим, вот игру, да, проходить или там, я не знаю, а, готовить параллельно себе еду, то есть смотреть и готовить. Это, мне кажется, классно, да.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Ну, смотреть и готовить, да,- такая, м, классика домохозяек многих, хотя ты, очевидно, не домохозяйка, да, но я понимаю. Ну, просто мне кажется, что вот именно эффект погружения вот в фильм, в его атмосферу, когда ты веришь каждому жесту, пугаешься там, где должно быть страшно, плачешь там, где должно быть грустно, он как бы, э, исчезает, потому что ты в это время, ну, лук режешь там, я не знаю, м, что-то жаришь, там, что-то сливаешь. Разве можно в этот момент
<laughs> <laughs> А лук помогает вообще-то плакать. <laughs>
Ну, лук, да, но вдруг, э, это смешной момент, а у тебя тут лук. Ну, то есть, как бы, погружение, это вот эта вот эта глубина, ты её вообще чувствуешь?
<laughs> А, ты знаешь, у меня, скажем так, бывали даже моменты Ну, кстати, да, если я отвечаю прямо прямо на вопрос, то да, на самом деле я чувствую. Причём из интересного я могу смотреть реакции на фильмы, которые я уже смотрела. То есть, мне ещё иногда, видимо, интересно всё-таки узнать, э, что думают вот эти вот блогеры, на которых я подписана. Да.
М. Мгм. Ну, этот формат мне понятен. Да, я понимаю, что хочется с кем-то обсудить, а когда, э, ну, офлайн-жизнь всё равно у нас сейчас у всех хромает, да, то хотя бы с блогерами. <chuckles>
Да. Мгм. <laughs> Ну, то есть, да, я как бы смотрю иногда и даже часто вот многие реакции именно на фильмы, которые я уже смотрела сама. То есть, я примерно знаю, что там будет. И я даже, знаешь, как будто бы предсказываю их реакцию, что ли, в какой-то степени. Но ещё бывает и обратная ситуация, когда я смотрю, а, с ними, грубо говоря, какой-то вот, э, фильм, да, вот они смотрят, я смотрю их реакцию. И я потом, мне настолько нравится этот фильм, что я потом иду и смотрю его полностью. То есть, мне интересно полностью посмотреть этот фильм не вот обрывочно, а вот именно вот так. Но у меня такое было вот последний раз с с э, а, вот этим мультиком, который щас очень популярен. А, м, м, "Кейпопдимонхантерс". Вот, э, и и я вот их, смотрела сначала, реакцию на них, потому что сначала я не хотела смотреть по причине дурацкого названия. <chuckles> Мне показалось название очень очень таким стрёмным. Да, я думаю: "Ой, это вообще неочевидное название". Сарказм, если что. И, в общем, а, я потом мне настолько понравилось, что я потом пошла и посмотрела полностью этот мультик, и мне он тоже, ну, как бы и в полной, всь версии он мне тоже понравился. То есть, ну, это это прям, вот мне очень нравится такое, поэтому иногда и обратные, видишь, ситуации бывают.
Мгм. Мгм. Ну да. М. Мгм. Мгм. М. Так. <chuckles> Мгм. Мгм. М, ну да, забавное такое. М. Мгм. Мгм.